ครับผม คือช่วงเนี้ย ผมเหมือนกับว่าจะระลึกได้เนาะว่า เอ่อ สภาพแวดล้อมของเราอะ โดยเฉพาะพวก อ่า ในบ้านเนี่ย พวกเฟอร์นิจงเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าสิ่งรอบ ๆ ตัวเราทั้งหลายแหล่เนี่ย มันแบบเป็นอะไรที่ทำให้เรา มีนิสัยที่แบบค่อนข้าง ที่เราไม่ค่อยพอใจกับตัวเองอยู่อะครับผม ก็คือแบบมันดูซึมเศร้า แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเนาะ เพราะว่าของเต็มบ้านเนี่ย มันทำให้เรานึกถึงแฟนเก่าที่เลิกไป อย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ เอ่อ พอเห็นแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างงี้ เรารู้สึกว่า เราแบบ เหมือนกับว่าจมอยู่ในปลักอยู่อะครับ ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลยเนาะ ก็เลยเหมือนกับว่า เอ่อ อยากจะปรับเปลี่ยนหน่อยอะครับผม อยากจะแบบ เอ่อ ก้าวให้ ทำให้ตัวเองก้าว เราออกจาก อ่า ที่ตรงนี้ไปอะครับผม ก็อยาก พยายามที่จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ อ่า สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มากมายเนาะ ก็ เอ่อ อย่า เลยอยากมาขอคำปรึกษาหน่อยอะครับผม ถ้ามีคำแนะนำ หรือคำปรึกษาดี ๆ ให้ก็พร้อมที่จะรับฟังเลยนะครับผม
อืม โอเค ได้เลยครับ เดี๋ยวจะขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนาะ สิ่งแวดล้อมที่ทางคุณบอกอะครับ มันจะเป็นประมาณว่า ตอนนี้เราอยู่ในบ้านเนาะ แล้วทีเนี้ย เราเพิ่งจะเลิกกับแฟนไป มันกลายเป็นว่าสิ่งแวดล้อมในบ้าน มันทำให้เราคิดถึงอดีตที่เราเคยอยู่กับแฟน มันก็เลยทำให้เรารู้สึกขุ่นหมองข้องใจ รู้สึกว่าแบบมันก้าวไม่ออกไปสักที อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ?
อา ถูกต้อง 100% เลยครับผม
อืม แล้วอย่างเงี้ยขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งอะครับ ระยะเวลาที่ผ่านมาครับ มันผ่านมานานหรือยังครับ?
ผ่านมาได้ปีกว่า ๆ แล้วครับ แล้วเราก็ยังเป็นอย่างงี้อยู่เลย แต่แบบ เออ วันนี้ ไม่ใช่วันนี้ แต่ว่าช่วงเนี้ยมีเพื่อนมา แล้วก็ เออ มาบอกว่าแบบ "เออ มัน มัน มันซึมเศร้า มากเลยนะ แล้วมันหม่นหมองมากเลย" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบมีแต่แบบรูปเลิกกันไปแล้ว ยังมีรูปตั้งอยู่ อะไรอยู่อย่างเงี้ย ผมบอกว่า แบบจริง ๆ ก็แค่ขี้เกียจด้วยแหละครับ คือขี้เกียจจัด ขี้เกียจอะไรด้วย แต่เพื่อนบอกว่า เออ ก็แนะนำว่า "เนี่ยต้องปรับนะ ไม่งั้นเราก็ยังไปหาคนใหม่ไม่ได้สักที เราก็แบบลืมเขาไม่ได้สักที" อย่างเงี้ยเนาะ ก็เป็นประมาณนี้แหละครับผม
อืม <chuckles> อือ ๆ อืม อือ ๆ อืม อืม อ๋อ โอเค เข้าใจได้เลยครับเนาะ มันเหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่เราเจออยู่ทุกวันเนาะ สิ่งแวดล้อมที่เราเจออยู่ทุก ๆ วันมันก็พยายามปรับตัวให้แบบ ให้ grooming เราเป็นสิ่งที่มันจะเป็นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้คำแนะนำ แล้วก็ให้คำแบบคำชี้ เล็ก เล็กน้อยเนาะ ชี้แจง อาจจะเป็นการแบบเริ่มต้น อาจจะลองปรับในส่วนของสภาพแวดล้อมอะครับ ให้มันดูใหม่ขึ้น ใหม่ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องซื้อใหม่นะครับ อาจจะเปลี่ยนแบบในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าอะไรนะครับ ให้อยู่ในมุมมองที่มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เหมือนแบบเราได้เปลี่ยนมุมของทีวี เปลี่ยนมุมโซฟา หรือเปลี่ยนมุมโต๊ะกินข้าวแบบนี้เนี่ย ก็น่าจะพอช่วยได้อะครับ แต่ทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะ เกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านน่ะครับ มีอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างไหมเอ่ยที่มันเนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกของเราเป็นพิเศษเลย ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเปล่า? หรือว่าของที่เราเคยซื้อด้วยกันกับแฟนเก่า อะไรอย่างเงี้ยพอจะพูดได้ไหมอะครับตรงนี้?
อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อ๋อ ได้แน่นอนครับ แต่มันค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะ ถ้าผมพูดจริง ๆ อะ คือแบบเขาเป็นคนชอบซื้อของให้เราด้วยอะครับผม แบบของขวัญของ อะไรอย่างเงี้ย คือใจหนึ่งเราก็ไม่อยากทิ้งนะ ก็คือแบบ เพราะว่าเขา มัน ๆ ของมันก็ดีด้วยเนาะ คือไม่ใช่แค่แบบ อ่า ของไร้ประโยชน์เขาไม่ได้ซื้อแบบ อ่า พวก อ่า กรอบรงกรอบรูปอย่างเงี้ย ผมเข้าใจว่าผมเอาไปเก็บได้เนาะ อันนี้ก็เป็นอะไรที่กระตุ้นเหมือนกัน พวกกรอบรูป พวกเสื้อผ้า อะไรอย่างงี้ ที่เขาซื้อให้เราอะครับ แต่ว่าแบบเขาก็ซื้อหม้อให้เราด้วยเนาะ เราชอบทำกับข้าวอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ซื้อหม้อแบบ โอ้โฮ หม้อหนึ่งก็ 2,000-3,000 อยู่นะ ผมก็ไม่ได้อยากทิ้งไปเนาะบางอย่าง หรือว่าหม้อหุงข้าวนี่ก็มี เหมือน กัน ก็ เออ มันก็แบบอะไร เป็นอะไรที่แบบ เออ ทำให้เรานึกถึงแบบประสบการณ์ที่เราใช้ด้วยกันน่ะครับผม โซฟาอย่างงี้ก็มีนะ หรือว่าเกม หรือว่ากิจกรรมที่เราทำด้วยกันอย่างงี้ก็ เออ นึกถึงเขาตลอดเลยครับผม ก็เป็นแทบจะทุกอย่างในบ้านเลย ผมก็ใช้คำว่าอย่างงี้เลยเนาะ อืม
อืม อา อืม ๆ อืม อือ อือ ๆ อืม อ๋อ อา โอเค ๆ สิ่งที่คุณอธิบายมาเนี่ย โอ้โฮ เข้า เข้าใจได้ดีเลยครับผม ผม อย่างงั้นเดี๋ยวผมอาจจะขอแนะนำโดยการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเด็นแล้วกันเนาะ ประเด็นแรกก็คือสิ่งของที่เรารู้สึกว่า เอ่อ มันวางอยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะกระตุ้นในส่วนของความรู้สึก หรือว่าใน กระตุ้นในส่วนพฤติกรรมที่เรา ทำให้เรารู้สึกว้าเหว่ เหงา เศร้า อย่างเงี้ย พยายาม อาจจะเก็บออกไปก่อน อะไรที่มันไม่ได้เป็นแบบ ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอะครับ เช่นแบบอาจจะเป็นกรอบรูป หรือว่าเป็นตุ๊กตา อะไรอย่างเงี้ยครับ พยายามหากล่อง หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เก็บไปให้มันแบบรู้สึกว่า แบบเราไม่ได้เห็นมันบ่อย ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการลด ในส่วนของความถี่ที่เราจะเจอเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเราลดความถี่ตรงนี้ได้เนี่ย ความรู้สึกที่เรารู้สึกแย่กับมันเนี่ย มันก็อาจจะลดลงครับ ส่วนประเด็นที่ สอง เนาะ เป็นสิ่งของที่เรารู้สึกว่า เออ มัน มัน มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโซฟา เครื่อง หม้อหุงข้าว หรือว่าหม้ออบ อะไรอย่างเงี้ยครับ อาจจะอยากให้มองเนาะว่า เออ มันเป็นสิ่งของที่มันต้องใช้ ให้เรามองอะครับ ไปอยู่ที่วัตถุประสงค์ในการใช้งานมากกว่า เราอย่าไปยึดติดว่าของตรงนี้ใครเคยซื้อให้ อะไรอย่างเงี้ยครับ พยายามลดในส่วนของความรู้สึกที่เราแบบจะรู้สึกกับมันแทนน่ะครับ ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้ได้ดีในระดับหนึ่งครับผม หรืออาจจะ เหมือนที่ผมกล่าวไปเนาะ หามุมแบบใหม่เปลี่ยนใหม่น่าจะช่วยได้บ้างอะครับผม เออ แล้วอย่างเงี้ยครับ สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะ ว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เราอยู่อะครับ ตรงนี้เนี่ยที่คุณบอกว่า เออ มันดูเศร้า มันดูเหงาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไหมครับ หรือว่าแบบสีเรื่องโทนสีนู่นนี่นั่นมันเกี่ยวไหมเอ่ย หรือว่ามัน มันเป็นที่อารมณ์ล้วน ๆ เลยครับตรงนี้?
อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม ครับผม อืม อืม ครับ อืม น่าจะเกี่ยวด้วยนะ มันค่อนข้างจะเทา ๆ ครับ คือตอนเรา เขาย้ายออกไป เขาก็หยิบของที่แบบเขาใช้ออกไปเยอะ ส่วนใหญ่อะเราก็จะเป็น อ่า เป็นผู้ชายเนาะ เวลาเราซื้อของ อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวซื้อโซฟาหรือซื้อเบาะ เราก็ แบบสีเทา ๆ อะไรอย่างเงี้ย ม่านเราก็เป็นคนซื้อเนาะ เราก็แบบเป็นสีเทาไปหมด ทึบ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่พวกขวบพวงตุ๊กตงตุ๊กตุ่นที่แบบ เออ มันเป็นตัวสร้างสีสันสมัยก่อนในบ้าน อย่างเงี้ย มันก็หายไปหมดแล้ว ก็เลยมีแต่แบบค่อนข้างจะ อึมครึม เทา ๆ มืด ๆ ไปหน่อย อย่างเงี้ยครับ เฟอร์นิเชอร์นี่ก็มีแต่ของที่ใช้งาน เน้นใช้งานล้วน ๆ เลยเนาะ เหมือนที่ผมบอก จะมี แบบหม้อหุงข้าว อะไรอย่างเงี้ย กับอาจจะมีรูปภาพอยู่นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ว่าแบบไม่มีอย่างอื่นเลยอะครับผม
อะฮะ อืม อืม อืม อืม ๆ อืม อา โอเคครับ แล้วอย่างเงี้ยครับในบริเวณของห้องโถง หรือว่าห้องที่เราอยู่เป็นประจำเนาะ ในแต่ละวันน่ะครับ ตรงนี้เนี่ยแสงเข้าถึงบ้าง ไหมครับ? เข้าถึงทุกวันไหม? เรารู้สึกแบบ มันปลอดโปร่งไหมอะครับ ณ ปัจจุบันนี้?
อืม อืม ผมใช้คำว่าไม่แล้วกันเนาะ คือ เออ มันมีหน้าต่างไม่ค่อยเยอะที่นี่ แล้วเราก็แบบ เอ่อ เหมือนกับว่าหน้าต่างมันก็จะอยู่ในห้อง ห้องนอนน่ะครับ เราก็ชอบปิดไว้ เพราะว่าเราจะนอน เราก็ไม่ได้แบบรับมาเปิดซงเปิดแสงอะไรเท่าไรอะ ถ้าพูดตรง ๆ เลยอะนะครับ ก็ขี้เกียจเปิดม่าน อะไรประมาณนี้มากกว่า
อืม อืม อืม ๆ อืม โอเค เข้าใจได้เนาะ มันเป็นห้องนอนเนาะสำหรับพักผ่อน แต่ว่าอยากจะขอคำแนะนำนิดหนึ่ง ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแสงครับ มันมีงานวิจัยเนาะ ที่บอกว่าเรื่องของแสงเนี่ย มันจะทำให้เราเนี่ย อารมณ์ที่เคยหม่นหมองหรือว่าขุ่นเคืองอะครับ มันจะทำให้ดีขึ้น อาจจะแนะนำให้เปิดเป็นช่วงกลางวัน หรือว่าช่วงเช้าก็ได้ครับ ให้แสงเนี่ย ที่แบบจากแสงธรรมชาติเนาะ แบบไม่ได้เปิดไฟในห้องอะครับ ให้มันเข้ามาในห้องบ้าง หรือว่าเป็นห้องโถงก็ได้ครับ ปรับมูด ปรับบรรยากาศ ทั้งในเสียง สี แล้วก็กลิ่นน่ะครับ ให้มันดูดีอะครับ อีกอย่างหนึ่ง เรื่องกลิ่นนี่ก็ ผมคิดว่าน่าจะแบบเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกเหงา เศร้า หรือว่าเคว้งคว้างได้เหมือนกันครับ ปกติเวลาที่อยู่ในห้องโถงครับ เรามีการใช้กลิ่น หรือว่าใช้อะไรในการที่แบบปรับมูดของห้องบ้างไหมอะครับ? หรือว่าไม่ได้ใช้เอ่ย?
ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม อืม ไม่ได้ใช้เลยครับ ถ้าพูดตรง ๆ เนาะ อันเนี้ย แฟนผมก็เคยซื้อแบบจุดเทียน เทียนหอมมาจุดตลอดเนาะ แต่เราก็ไม่ได้ ไม่ เลือกไม่เป็นดมไม่ เป็น อะไรอย่างงี้ ก็เลยไม่ได้ซื้อมาเลยครับ ถ้าพูดตรง ๆ
อืม ๆ อา อืม อืม ๆ อืม โอเคเลยครับ แล้วก็เมื่อกี้เนาะที่บอกว่า แฟน เก่าซื้อมา อย่างเงี้ยครับ บางครั้งเรา ถ้าเรา แบบมีความรู้สึกว่า ถ้ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยอะ อันนี้ ต้องอาจจะขออนุญาตแบบเลี่ยงในกลิ่นตรงนั้นไปเนาะ มันอาจ จะทำแบบไปกระตุ้นในส่วนของความรู้สึกเพิ่มเข้ามาอีก นิด อาจจะเป็นกลิ่นอื่น กลิ่นที่เรารู้สึก ลองไปเทสต์ดูว่า เออ มัน ชอบกลิ่นไหน ที่เรารู้สึกสบายใจ รู้สึกสงบ อะไรแบบเนี้ยครับ พวกนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ดีในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรม หรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มันน่าอยู่มากขึ้น แล้วก็ไม่ รู้สึกเหงาหรือว่าเศร้า อะไรอย่างเงี้ยครับ ในส่วนของการจัดพื้นที่ผมแนะนำประมาณ นี้นะครับผม
ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ก็เป็นคำแนะนำที่ดีเลยเนาะ จริง ๆ แล้ว ใช่ คือเราก็ชอบกลิ่นนะ สมัยก่อนอะ แล้วก็แบบสมัยก่อนเราก็ไปเลือกกับ อ่า กับแฟนเก่าเนาะ แล้วเราก็แบบ ก็บอก ว่า "อะ กลิ่นนี้หอม" เขาก็ไม่เห็นด้วย ก็จะได้ เออ อาจจะไปลองซื้อดู กลิ่นที่เราอยากได้แล้วกัน กลิ่นไม้ ๆ กลิ่น عود عود อะไรอย่างงี้ เดี๋ยวก็ เออ จะไปลองดูบ้างแล้วกันนะครับ จริง ๆ ก็ดีเนาะ เออ ก็แสงนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันครับ จริง ๆ เนี่ย เออ ก็ เออ ไม่ได้ นอกจากเวลาในห้องมันก็มืดมนจริง ๆ นั่นแหละ ก็เดี๋ยวจะ อาจจะลองเหมือนกับว่า รับแสงดงแสงแดดบ้างอะไรบ้าง ตื่นมาก็อาจจะเปิด เปิดรับแสงมาแล้วอันแรกเลย อย่างงี้ ก็น่าจะทำให้แบบรู้สึกสดชื่นบ้างเนาะ ทั้งทางใจ แล้วก็ในห้องมันก็จะได้ส่องสว่างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ยังดีเหมือนกันครับผม
<chuckles> อืม โอ้โฮ ใช่ครับ แล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่อง lighting ละกันเนาะ ผมว่าเรื่องแสง อะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างมีผลเหมือนที่เราคุยไป แต่ว่าอยากจะถามนิดหนึ่งว่า ปกติเราใช้ไฟอะครับที่มันเป็นแบบเป็น daylight ไหม หรือว่าเป็นแบบ warm white หรือเป็น cool white ไหมครับ ที่ ที่ห้องหรือที่บ้านอะครับ?
อืม เออ พูดตรง ๆ นะครับ มันปน ๆ กันเลยครับผม เพราะว่า อ่า อันนี้ ช อ่า อยู่คอนโดเนาะ ก็แบบมันก็เป็นที่เขาให้มาครับ มันก็มี อะ warm light มั่ง หรือว่าแล้วแต่ส่วน แล้วแต่ห้อง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ได้สังเกตดี ๆ เลยอะครับ พูดตรง ๆ เนาะ
อืม อา อืม อืม โอเค ได้ครับ แล้วก็อาจจะแนะนำในเรื่องของพวกที่เป็น warm white เนาะ หรือเป็น cool white พวกนี้ แสงพวกเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเวลาเข้ามาในห้องครับ เวลาเราเข้ามาในห้อง เวลาเจอแสงเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนผ่อนคลาย รีแลกซ์มากขึ้นครับ ถ้าเทียบกับ daylight เนาะ ส่วน daylight เนี่ยมัน เขา ช ชอ ชอบไปใช้ในส่วนของงานออฟฟิศ อะไรอย่างเงี้ย แสงมันจะดูแอบเครียดนิดหนึ่ง ถ้าพยายามเปลี่ยนได้ มีโอกาสเปลี่ยนนะครับ ถ้าเป็น daylight เนาะ ก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็น cool white หรือ warm white ให้แสงมันดูสมูท แล้วก็รู้สึกว่าแบบอยู่ในโหมดของการพักผ่อนจริง ๆ ครับ ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลาย เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมได้อะครับ อืม
อืม อืม อา ครับผม โอ้โฮ ก็ดีมากเลยเนาะ อันนี้ก็ ถ้าเรื่องแสงนี่ก็น่าจะช่วยได้จริง ๆ แหละ ผมก็เคยเห็นวิจงวิจัยอยู่ อันนี้ผมสอบถามหน่อยสิครับ อ่า ถ้าเรารู้สึกแบบเหมือนกับว่ารู้สึกเหงา รู้สึกคิดถึงเขาอีกอย่างเงี้ย เราควรจะทำยังไงดีอะครับผม? คือเราออกไปข้างนอกเหรอ? หรือว่าในบ้านเราต้องแบบพยายามอยู่ห่างจากบ้าน เพราะว่าบ้านมันเป็นสิ่งที่เราคิดถึงเขา หรือว่าเราจะทำยังไง พอแนะนำให้ได้ไหมครับ?
อืม อา ถ้าเป็น ถ้าเราอยู่บ้าน แล้วเรายังนึกถึงเขาอยู่อะครับ ผมแนะนำให้ลองแบบออกไปข้างนอก ไปเดินอยู่ในสวน หรือว่าอยู่ในส่วนกลาง อะไรตรงเนี้ยครับ ก็น่าจะช่วยได้เนาะ เพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่เดิม ๆ ที่เราเหมือนแบบ เออ มุมนี้เขาก็เคยอยู่ โต๊ะกินข้าวเราก็เคยกินด้วยกัน โซฟาเราเคยนั่ง มันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า เออ เรายังติดอยู่ในวังวนอยู่ไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ยครับ ฉะนั้นอาจจะลองแบบไปเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศ ออกไปท่องเที่ยวบ้าง หรือไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำกับเขามาก่อนอะครับ ตรงเนี้ยก็เหมือนกับให้เราอะได้อยู่กับตัวเอง ได้ชินกับตัวเองมากขึ้นครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เขา เราอะค่อย ๆ ลืมในส่วนบรรยากาศเก่า ๆ กลิ่นเดิม ๆ ความรู้สึกเดิม ๆ อะน่าจะได้ดีขึ้นครับ ลองเปลี่ยนมูด เปลี่ยนบรรยากาศ แล้วก็ไปทำกิจกรรมแปลก ๆ ใหม่ ๆ ดูครับ น่าจะช่วยได้เยอะเลยครับ
อืม อืม อ๋อ ครับ โอ้โฮ เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลย ผมได้คุยก็รู้สึก อะ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอะไรมากหลายอย่างแล้วเนาะ ก็วันนี้ยินดีที่ได้คุยกันนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
ครับ ขอให้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ สวัสดีครับ